Exatamente. Voltou pra trabalhar, às duas da da tarde, quando for 16h00, faça outra pausa de relaxamento. Não sei se tem perto da sua casa um mercado ou alguma coisa que você pudesse ir, 10 minutos, dá pra fazer muita coisa, dá pra levantar, sair, ir lá fora, uma caminhada, sabe, alongou, voltou.
Uhum. Uhum. Dar uma caminhada. Uhum. É, eu moro na praia aqui, né. Então, de repente, dar uma andada ali, dar uma olhada no mato.
Dar uma andada na pra Nossa, isso é uma maravilha, isso é qualidade de vida.
É. Tirando no inverno, né. Que no inverno, fica difícil. <laughs>
Tem que aproveitar Ah, fica difícil. Você tá na Itália ou
Não. Eu tô em Portugal.
Ah, em Portugal, olha só. É porque é ruim porque, às vezes, venta, né.
Muito. Aqui, eu digo eu brinco que, aqui, é onde o vento faz a curva. <chuckles>
Mas Ah, Portugal inteira é continental, né, então, venta muito. Mas, dá pra dar uma andadinha. Nada, que um bom casaco não segure, sabe. É pra sair É. Pra sair da tela, pra sair do ambiente. Respirar.
É, verdade. É, ver A gente, já, tá acostumado a isso, é. Uhum. E fazer, também, um exercício, né, físico, não só espairecer a cabeça, mas, também, ajudar o corpo, né, a reconhecer que tá fazendo uma uma pausa, né.
Sim. Sim. Exatamente. Caminhando. Ji justo. Pronto, quando for isso aí às 16h00, voltou
Uhum.
Com certeza, você vai trabalhar melhor até às 18h00.
É. É verdade. Eu acho que, também, isso influencia na minha produtividade, também, né. Talvez, esse esse trabalho que eu tô fazendo, assim, de sentar às 9h00, e levantar só às 22h00, <chuckles> aquela coisa de 13 horas de trabalho, né, é Não é saudável. É, verdade. Mas, é aquilo que eu disse, né, como eu gosto muito do que eu faço, e e, tem um pouquinho, assim, um quê de perfeccionismo, também, né, aquela coisa, só saio, realmente, eu acho que tá perfeito, aí, eu não sinto mesmo, né, passar.
Ah, com certeza. Ah, pois é. Não, n não é saudável. Não é saudável. Sim. Sim. Sim. Não. Quem trabalha fazendo o que gosta, dizia Confúcio, que não trabalha, se distrai, né.
É. É, verdade. É, verdade isso e E, por isso que eu não sinto, mesmo, né. Então, eu não tô, eu não tô me culpando, na hora que eu tô fazendo isso. Só na hora que começa a doer ali as costas, né, que me, que a ficha cai. Uhum.
Então, é uma distração. Sim. Nad e se Exatamente. Porque a mente tá legal. A mente tá legal, você tá se distraindo, mas e os membros, né?
Sim. É.
E as costas, as pernas, os pés, a circulação?
Exato. A visão também, né.
Até, inclusive a visão, dizem que tem uma mesa